Ah ah! Alors la méditation, bah, dehors, c'est déjà bien, parce qu'en fait, c'est une manière, bah, c'est une manière, en fait, d'unir d'associer la la pleine conscience et la nature. Mais pour un débutant, bah, vaut mieux commencer, heu, plutôt simplement, quoi. Parce que sinon, ça va être, heu, ça va devenir trop abstrait et ça risque de le déboûter avant ouais, le dégoûter, heu, avant même qu'il s'y intéresse, ce qui serait dommage. <chuckles> Du coup
D'accord. OK. Donc concrètement, pour un débutant, il vaut mieux commencer à l'intérieur et une fois, effectivement, qu'on a, heu, compris le mécanisme et qu'on est vraiment à l'aise avec le le fonctionnement, à ce moment-là? Même pas?
Non non, plutôt en extérieur, il peut commencer directement en extérieur, ça ça gêne pas, au contraire, c'est c'est plus facile, en fait. Enfin, ça dépend des gens, c'est toujours pareil. Bon, il faut pas qu'il pleuve, il faut pas que ce soit un orage, on est d'accord, hein. On ne fait pas ça quand il y a un jour de grêle, par exemple.
Ah! OK, OK. D'accord. Oui. <chuckles> Ah, ça va être, heu, compliqué.
Oui, ça va être dur de méditer, hein, dans ces cas-là. Donc on choisit plutôt un endroit un un lieu calme, tu vois? Un parc, je sais pas moi, un jardin, un bout de forêt, heu, sous un temps plutôt clément, c'est mieux
D'accord. Mmh mh.
et puis, en fait, l'important c'est c'est vraiment de se sentir, heu, en sécurité. Donc il faut vraiment qu'on se mette à l'aise, quoi, heu, voilà, il faut vraiment être dans un lieu finalement qui qui génère, heu, aucune espèce de stress
Oui.
alors si si si tu es agora phobique, par exemple ou, voilà, ou ou même, heu, claustrophobe, bah, il vaut mieux éviter, heu, voilà ce genre d'endroit typiquement
Donc évitez, heu ouais.
heu
Ou, heu, évitez les parcs où il y peut-être des enfants qui jouent aussi, je suppose.
Ouais, mais au début, c'est pas gênant, en fait, parce que justement, au début, il faut on peut intégrer un peu les bruits, heu, les bruits, heu, du du du du quotidien. Néanmoins, c'est mieux quand c'est calme, c'est évident. Hein? Alors après, s'il y a des petites interférences, heu, c'est pas très grave. Au contraire, ça va ça va aider à mesurer, heu, son sa progression, en fait
Du quotidien ou extérieur. Mmh mh. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a justement peut-être, heu, des des astuces qui existent pour, heu, pour gérer justement les les bruits, heu heu, des passants ou heu, ou enfin j'allais dire: «Les bruits du quotidien?»
moui, et ap Ouais.